Ciao, ti va di parlarmi com'è stato cambiare città, o paese per te?
Allora, eh, mi è successo 7 anni fa, okay, quando quando con la mia famiglia ci siam dovuti trasferire dal dal Nord al Sud e scusami, dal Sud al Nord, ehm
Mh. Eh, infatti 'mo stavo dicendo, solitamente succede il contrario, come mai? <chuckles>
eh volevo vedere se eri attento. <chuckles> Ehm, e e nulla, è stato beh ovviamente per motivi lavorativi, come come qualsiasi storia di questo genere, ed è stato all'inizio un un bel mix, un una serie di emozioni strane dai, possiamo definirle così, molto, molto strane.
<chuckles> Okay, okay, sono atten sì. Mh. Okay, ma scusami un attimo, ma tu, è da molti anni che ti sei trasferito da, mh, dal Sud al Nord?
Sì, sono sono 7 anni ormai.
7 anni, ma, uh, anche perché comunque, dall'accento, si si intuisce che tu sei
Sì. L'ho perso, l'ho perso.
Eh, ma totalmente, perché comunque è è proprio un accento tipico nordico insomma, da da nord. Non si s
No, i in realtà, ogni tanto su alcune parole mi esce ancora il il mio accento originario, eh anche perché comunque, l'accento del Sud è abbastanza tosto da da eliminare. Esatto.
Okay. Marcato, eh, ma, mh, ti dirò, almeno non si percepisce, quindi insomma in 7 anni sei stato vabbè poi essendo ragazzo, sicuramente è più facile, insomma, adattarsi a nuove situazioni
Sì, io, ehm, sono venuto qua quando c'avevo 16 anni, cioè è impossibile che che il tuo che il tuo dialetto, che il tuo accento resta resti invariato. Certo, se trasferisci quando ne hai 40, allora lì posso da posso dare ragione, è impossibile cambiare
Cert Eh, diventa più difficile.
l'accento. In questo caso...
Assolutamente, quindi tu avevi 16 anni, quando sei arrivato, e in a 16 anni come è stato? Nel senso, lasciar a 16 anni oramai penso che che ne so, lasciare amicizie, magari non lo so, se c'era qualche ragazza che magari frequentavi, insomma lasciare tutto a 16 anni quando più o meno, no, si è consolidata un po' la vita nel nel paese d'origine. Come è stato per te?
Sì. Ah, eh. Eh no è si è sicuramente tosta, uhm, nel senso che comunque anche se c'hai solo 16 anni, amicizie e tutto, sono già radicate nel senso, e poi ecco, iniziano anche le prime cotte, le prime storie, e però, eh, se è una cosa che non è dipesa da te devi devi devi adattarti. E poi, la fortuna è stata che, essendomi trasferito, o comunque che che s frequentavo ancora la scuola eccetera, eh, comunque un effettivo, come posso dire, ehm, un'effettiva, uhm
Mh. Mh.

Facilitazione ne nel ricostruire rapporti umani l'ho avuta perché comunque la scuola
Pota sì. Okay, perché comunque la scuola è un ottimo modo diciamo per conoscere, no, co coi compagni, quindi Eh, per te è stato facile ricominciare delle delle amicizie?
Esatto, esatto. Ehm... Oddio, all'inizio no, anche perché sai c'è quel quel tipico attrito del della persona del sud. Ehm sì, sì, sì, sì, ci sono ci so sì, ci sono stati ci sono i quei quei pregiudizi che son duri da da togliere anche con eh, sì, sì, sì. E quindi all'inizio...
Ah, sì? Ti è capitato questo? Ancora ci sono? Ah, okay. E e e nella tua classe non c'era nessuno che proveniva dal sud? Erano tutti del nord? Ah, quindi ti sentivi un po' da parte in qualche modo.
No, zero, zero, zero, zero, zero. Sì, ma ma anche in alcune robe che succedevano, che che si faceva, commenti, battutine, ehm, prese di posizione, cioè per dirti il mio il primo giorno di scuola mi sono trovato il banco fuori dalla dalla classe con su scritto, ehm: "I cani non li vogliamo." quindi
Mh-mh. Oh, mio Dio. Oddi ehm, addirittura proprio cose
ehm no, non i cani, scusa, le scimmie, le scimmie perdonami, ho sbagliato animale.
Ah, proprio cose cose pesanti proprio.
Sì, sì, sì, sì, poi
E e come l'hai presa tu?
Ah, vabbè, uhm, <chuckles> prima c'era stato lo scatto d'ira che volevo sapere chi era stato, e poi dopo, mhmm, in realtà, mhmm, è stato solamente il primo giorno perché poi do dopo te le fai scivolare addosso, nel senso. Ehm, uso sempre questa frase.
Sì. Okay. Eh, quindi non ci sono s non si sono ripetuti diciamo altri episodi
Allora, mhmm, altri episodi sì. Ehm, però, ehm, li ho gestiti in maniera abbastanza passiva, nel senso che, ehm, mi limitavo a, mhmm, far notare quello che era successo. E poi la tipica risposta che do sempre è: "Va bene. Okay, vengo dal sud. Eh, però in estate voi le vacanze non ve le fate al nord, ve le fate al sud." <chuckles> Quindi quindi potremmo dire anche noi la stessa cosa, però, ehm, secondo me, eh, combattere.
Mh. <chuckles> Mh. Vabbè, ma sono cose da stupidi dai, fondamentalmente quello è.
Sì, sì. Però, combattere l'odio con l'odio porta odio.
No, infatti, no, non serve a nulla.
Quindi quindi non era non è una cosa utile.